Ciao! Uhm, senti volevo chiederti: ma a te è mai capitato, in un certo punto della tua vita, di avere la necessità di ricominciare da capo? Se sì, raccontami quando e come ti sei comportata.
Allora è successo, è successo diverse volte, in realtà, eh, che mi son dovuta un po' reinventare. Forse la volta più eclatante, diciamo così, no, in cui ho dovuto, no, cioè ir ricominciare da zero, no, è stata quando, ehm, diversi anni fa ormai, ehm, mi sono lasciata dopo una relazione durata 5 anni circa, in cui convivevamo, insomma, avevamo eh, vivevamo
Mh. Mh-mh. Mh. Mh. Sì. Mh. Ah. Tanti progetti insieme.
Esatto, ehm, siccome è stata un ci siamo lasciati non troppo bene, ecco, ehm, è successo che poi io in realtà sono rientrata a casa di mia mamma, quindi tutto quello che riguardava la casa dove vivevo prima, ehm, non è stato lasciato a lui, ehm, la macchina che avevamo comprato, è stato lasciato tutto lui, e io sono tornata da mia mamma e sono un po' tornata al punto di partenza, ecco al all'inizio.
Mh. Mh, mh. Mh. Sì. Mh. Sì. Cioè, quindi ti sei trovata praticamente da m in pochissimo tempo con tutto quello che avevi costruito l'hai perso tutto e hai dovuto veramente ripartire un po' dalla, possiamo dire, fase in cui inizia la età adulta, no, quando ce ne si va di casa, tu sei ritornata un po' a quel a quel momento, tutto lei fatiche anche che hai fatto non solo a livello emotivo, perché una relazione vuol dire anche investire del tempo, mhmm, dei sentimenti, ma anche materialmente l'hai l'hai perso praticamente.
Esatto, sì. In realtà, ehm, noi c'eravamo lasciati e e avevamo deciso, ecco, siccome, ehm, avevamo diverse cose insieme di, ehm, un attimino darci tempo, qualche mese sia per capire chi sarebbe andato dove, per dare tempo all'altra persona di trovare casa, insomma, mhmm, di sistemarci anche economicamente tra gli investimenti che avevamo fatto per la casa che uno dei 2 avrebbe tenuto, no? Poi, in realtà la situazione è un po' degenerata e quindi, sì, è successo da un giorno all'altro in cui io sono tornata a casa di mia mamma e tutti i buoni propositi sono andati in frantumi. Quindi, mi sono trovata, ehm, fondamentalmente senza nulla in mano, no, proprio come quando ero uscita da casa di mia mamma. Quindi, non non avevo la macchina, non avevo u un posto dove andare, non avevo neanche tornando a casa di mia mamma uno spazio mio, perché in realtà, ehm, nel corso del tempo poi la mia stanza era stata convertita in altro e quindi è stato un po', ecco, complicato in questo senso, diciamo.
Mh. Okay. Mh. Mh-mh. Sì. Mh. Sì. Sì. Mh. Sì, diciamo che forse hai perso un po' quell'autonomia che avevi, ovviamente perché uno non vede l'ora generalmente di andare via di casa dei genitori per essere indipendente invece ritornarci, soprattutto dopo quello che, uhm, una rottura, che è traumatica di sé, deve essere molto pesante. Quindi, i realtà volevo chiederti: tu come hai vissuto, a livello più che altro sentimentale, cioè emotivo, emozionale, questa rottura? E quanto ti ci è voluto per riem per andarti a ricostruire, ricostruire la tua interiorità e anche cambiare? Perché penso che poi una rottura porti una crescita personale.
Sì. Allora, è stato difficile, e Più che altro perché era già difficile elaborare quello che era successo, la fine della relazione, la situazione in cui mi trovavo, e in più quindi di dover capire, no, da dove ricominciare, <chuckles> no, e e in più c'era anche il fatto che io non avevo un posto stabile in cui stare. Ne senso che da mia mamma comunque ero un po' pesa lì: cioè, dormivo sul divano, non avevo il, mhmm la mia stanza, non si sapeva dove mettere i anche banalmente i miei vestiti, tutto il resto delle mie cose era sparso in garage di amici. Quindi, in realtà non avevo una base solita rispetto quando ero uscita di casa 20 anni, da cui dire: "Okay, da qui parto e vado avanti." Cioè, mi trovavo sia instabile in quel momento, avevo un'instabilità intorno a me che incerta su tutto quello che avrei fatto. Quindi, è stato estremamente complesso a livello emotivo, ehm, elaborare il tutto, anche perché, in realtà, penso di essere entrata un po' in una fase di sopravvivenza, quindi ho m represso molto quelle che era state tutte che erano in quel momento tutte le difficoltà che stavo affrontando perché, ehm, nella realtà io dovevo, no, fare cos cioè, nella concretezza io non dovevo muovermi, far qualcosa, cercare, capire da dove ripartire. E quindi, in realtà, è per un certo periodo di tempo è stata messa da parte la la parte emotiva. Me ne sono accorta dopo ovviamente, al momento non è stata una scelta pensata, e di sopravvive
Mh. Sì. Sì, sì, sì. Mh. Mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Sì. Sì. Mh. Emozio Sì. Sì. Mh. Emozion Mh. Sì. Cioè, diciamo diciamo che forse un po' per non farti vedere abbattuta dai tuoi genitori, forse, ma anche perché avevi bisogno ancora di combattere, non ti sei potuta dedicare a quella che era una giusta sofferenza che a volte è anche parte del processo di reinventarsi come persona dopo quella che è una chiusura, perché alla fine poi la i la chiusura di una relazione è paragonabile a un lutto di fatto. E quindi, hai avuto poi questa carenza, forse, da questo punto di vista, ti sei lasciata solo dopo andare, no?
Sì, esatto. Perché comunque se io non avevo tempo di potermene stare a casa a piangere, ehm, a non alzarmi dal divano, ehm cioè, perché dovevo fare, dovevo capire. Quindi, al lavoro: "Okay, quindi, non ho più la macchina da un giorno all'altro, avviso momentaneamente che non vado, ma poi come risolvo?" Ehm, la casa: "Ho lasciato tutto là, e devo capire, no, devo cercare un altro posto dove andare, come faccio?" Nel mentre i risparmi, ehm, non li avevo perché economicamente no non mi era stata riconosciuta la mia parte, quindi: "Dove trovo anche" cioè, dovevo concentrarmi più sulle cose concrete, piuttosto che stare lì a star male, no? E quando poi sì.
Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Ma tu ma tu pensi, che dato che questa chiusura sembra essere stata anche abbastanza repentina, no, e passami un po' il termine, con la peggio da parte tua anche a livello economico, da parte tua c'è stata poi una rabbia che ti ha impedito in parte di, uhm, lasciare andare un po' questa situazione per un po' di tempo? Oppure, subito poi sei riuscita almeno a accantonarla una volta che ti sei sistemata? Cioè, intendo dire: una volta che hai trovato casa, eccetera, sei riuscita ad andare avanti e la rabbia non c'era, hai detto: "Vabbè, non fa niente?"
Allora, la rabbia c'è stata, c'è stata per un periodo di tempo in realtà relativamente breve, perché la chiusura è stata repentina, sì, nel senso, il giorno che poi io me ne sono andata via per dei fatti gravi che erano successi e quindi non avrei più potuto rimanere lì neanche per la mia sicurezza personale, diciamo così. Però, in realtà la chiusura con il mio ex emotiva, nel ti sentimento, era avvenuta prima, no, era già era già un paio di mesi in cui eravamo lì a dirci: "Okay, ognuno si faccia la sua vita, rimaniamo qui in questa casa solo perché e e"
Mh. Mh. Mh. Mh. Sì.
"insomma, ehm, u chiudiamola da persone adulte, è giusto dare il tempo, capire uno dei 2 chi se ne va, dare il tempo di cercare una nuova casa, l'altro che mette insieme i soldi da ridare perché quello che rimane" insomma, ehm ehm, l'avevamo decisa di affrontarla da adulti. Quindi, in realtà, la parte emotiva per quello era già stata chiusa, la par la rabbia è derivata v dall'ingiustizia, proprio, subita dal fatto che alla fine, ehm, chi <chuckles> se l’è presa in testa sono stata io, no?
Mh. Sì. Sì. E esatto. È quello che avevo notato, e quello infatti era la mia domanda, cioè: la rabbia l'hai sbollita? Oppure è stata, purtroppo, parte di un non riuscire subito a ricominciare?
La rabbia è stata sbollita ma non perché è stata, ehm, tirata fuori. Più che altro ma perché fin da subito io mi son resa conto, ehm, e questo è un mio tratto un po' personale, del fatto che da quella persona non si poteva pretendere niente di diverso. E conseguenza, la rabbia c'è nel momento in cui tu pensi che qualcuno abbia deluso le aspettative che tu avevi nei suoi confronti. Ciò, tu ti aspetta pensi di aver ricevuto un'ingiustizia immeritata da chi non te l'avrebbe mai potuta fare. Io ragionandoci, cioè, ho capito che quello era esattamente l'unica cosa che mi sarei potuta aspettare. Quindi, anche se, sì, è stato brutto ma io cioè, non era tanto rabbia era più una consapevolezza di dire: "Questa persona è questa cosa qui e quindi cioè"
Mh. Mh. Mh, mh, mh. Sì. Mh. Sì. È una consapevolezza amara, no, ti si tolgono i li fette di prosciutto sugli occhi, e dici: "Forse, effettivamente, non potevo aspettarmi niente di diverso da lui."
Esatto, e quindi è proprio di dire: "Cioè, questa persona è così, quindi cioè, basta! È fatta in questo modo, non la voglio nella mia vita. Potevo pretendere dei comportamenti migliori? A mio avviso no." E quindi, in realtà, non è stato tanto rabbia, è come hai detto tu: "una consapevolezza amara" di dire: "Okay, ehm" cioè, semmai era proprio un questo è. Quindi cioè no non non c'è niente di di diverso, non è che se s si è rivelato qualcosa che non mi aspettavo. Semplicemente, e e
Mh. Mh. Mh. Sì.
era così, e sarebbe continua è stato poi anche il motivo per cui quando io ho chiuso e sono andata via, non ho mai avuto il ripensamento di tornare indietro, proprio perché
Mh. Sì, perché eri convinta praticamente. Sapevi che non avresti più voluto niente da una persona del genere.
Esatto, sapevo che quello era. Quindi, cioè, non è che uno dice, non so: "È sta era un periodo stressante, è cambiato perché aveva tanti pensieri in mente, no, motivazioni." Non c'era motivo: lui era quello, quello a me non andava bene, quindi tornare, sai, quando uno magari ritorna c'è la speranza di dire: "Sai, magari, si sistemano le cose." No, quello era quello che mi aspettava e io ho deciso che non era poi la scelta migliore per me, ecco.
Mh-mh. Mh. Quello giusto per te. E quindi, abbiamo adesso un po' analizzato, a mio parere, una parte sicuramente importante del dover ricominciare, perché quella emozionale, emotiva forse è la parte più importante che va ricostruita priva di poter dire: "Mi sento più leggera. Adesso posso ricominciare anche a frequentare un altro uomo, a vivere la vita con più spensieratezza," soprattutto quando una relazione poi ti ti ti rende satura, ci vuole tempo per ricostruirsi. Però, volevo adesso, invece, approfondire quello che è stato poi il lato effettivamente materiale, cioè: tu come sei riuscita poi, magari, a riprenderti una tua indipendenza? Quindi, la macchina che hai riacquistato, come ti sei gestita, insomma?
Sì. Eh, o mi sono gestita che ho chiesto aiuto, e ho avuto la fortuna di avere a fianco non tutti però diverse persone che mi hanno aiutato, quindi banalmente andare al lavoro con mia mamma che, ehm, faceva i salti mortali, per far coincidere i suoi orari ai miei, in modo da lasciarmi la macchina, permettermi di andare al lavoro, organizzarmi o portarmi e venirmi a prendere. Ehm, quando poi ho dovuto comprare la macchina, è stata mia mamma che mi ha prestato i soldi, e di conseguenza poi ovviamente io ho preso una macchinina piccola, usata, però ecco è stata lei che che ha messo la liquidità iniziale per cui io poi continuando a lavorare, son riuscita a restituirglieli, perché non ho dovuto, ehm, diciamo così cioè ho sempre poi avuto la mia entrata, ehm, e quindi questo mi ha permesso di continuare a lavorare, avere l una, ehm, un'entrata fissa esatto.
Mh. Mh. Ti ha accompagnat ah. Mh. Mh. Sì. Sì, mh. Una entrata insomma un 'indipendenza economica, questo è poi il bello anche di quando le donne lavorano e sono indipendenti, fortunatamente oserei dire, dai compagni, no, perché ci permette di "liberarcene" tra virgolette, quando poi ci rendiamo conto che non vanno bene per noi. Veramente questo è un lusso.
Esatto. Esatto. E poi, infatti per questo motivo, è successo che anche un'altra amica, ehm, viveva in un bilocale che aveva 2 stanze separate, e mi ha detto: "guarda, vieni a vivere qui, dividiamo le spese", allora s sono andata a vivere con lei, siam diventate coinquiline e anche lì, il fatto di trovare casa, e quindi di dover dare caparra, anticipi, agenzia, ehm, e ho evitato tutto questo perché s sono n praticamente andata a vivere con lei, ci dividevamo l'affitto però le spese iniziali sono riuscita ad abbatterle, no? Ehm, e quindi di lì poi è ripartito tutto. Io ho iniziato una nuova vita. Mi son riscritta all'università, ho continuato a lavora sì è ehm, è successo tutto in fila, ho iniziato a pensare proprio a me stessa, no, quindi una fase di sconforto, mi ha poi portato a dove avevo toccato il fondo, cioè non avevo più niente di quello che avevo costruito, mi ha portato a ricostruire qualcosa che però fosse per me, eh, e basta.
Mh. Mh-mh-mh. Mh. Sì. Mh. Sì, sì, sì, sì, sì. Ah, che bello. Sei rinata, sei rinata. Mh. Sì. No, ehm, è m no devo essere sincera, mhmm, è è bellissima questa cosa de che hai detto, no, tu hai riniziato a dare attenzione a te, sei letteralmente rinata e penso che questa sia poi la dimostrazione più grande di come tu da zero, perché veramente avevi toccato il fondo, sei riuscita a risalire con un grandissimo salto, e a rinascere un po' dalle tue ceneri. Hai ricominciato daccapo, quando di fatto era difficile perché veramente ti trovavi in una situazione complicata dopo, uhm, come dicevamo aver investito tanto al livello emotivo, a livello anche economico, e fortunatamente no, a volte la vita non è così ingiusta, ti ha aiutato, uhm, anche banalmente con la casa, che non è una banalità e sei riuscita a riacquistare quella che era una tua autonomia, e anzi spero che adesso, tu abbia una vita anche sentimentale soddisfacente, che ti permetta di fidarti forse di nuovo, nel genere maschile insomma.
Sì guarda, è è sempre cioè m mi fa sempre bene sentirlo dire dagli altri, perché certe volte riconoscersi a sé stessi, i traguardi che si è raggiunto è un po' difficile, sembra quasi autocelebrativo, no, di dire però sentirlo dire dagli altri aiuta un sacco, e sì e, beh, ad oggi ho una vita sentimentale che mi rende felicissima, ho un compagno che ha creduto tantissimo anche nel mio progetto, mi ha sostenuto anche nei momenti con l'università in cui ehm, insomma facevo fatica, avevo bisogno di sostegno. Cioè a in realtà, mhmm, non mi sento neanche di celebrarlo, perché mi son resa conto che questa dovrebbe essere la base di una relazione, no, quindi e son cose bellissime che fa, certo, però sono cose che ehm, non dico debbano essere scontate però ci devono essere per definirla relazione, perché se no, non è una relazione.
Mh, sì. Esatto, esatto, sì. Mh, sì. Sì, uhm, s Diciamo, che forse la tua precedente esperienza, ti ha forgiata e ti ha insegnato cosa non è l'amore, che a volte non è scontato, perché certi individui fanno love bombing inizialmente e poi ti trascurano totalmente, oppure ti trattano male ehm, guarda, mhmm, la tua esperienza per me è stata veramente interessante da ascoltare, ti ringrazio per esserti aperta così tanto con me, e avermi raccontato le tue cose intime.
Esatto. Guarda, grazie anche a te per ehm, davvero la delicatezza con cui anche hai posto certe domande, e mi hai ascoltata, quindi grazie davvero.